Nhưng mà nhá, nhưng mà kể cả họ không xin lỗi hay là như nào ấy, thì anh nghĩ là không bao giờ để cái hành động của người khác nhá định nghĩa cái giá trị của mình. Tức là kể cả khi ai đó làm phiền mà mình không xin lỗi ấy, mình có thể cảm thấy là mình đang bị coi nhẹ, đúng không? Nhưng mà nhưng mà tốt nhất anh nghĩ á, cái sự thiếu tinh tế ôi, không bao giờ phản ánh cái giá trị của mình là đang như nào thôi.
Ừm. Ừm, đúng, em đồng ý. Ừm! Không hẳn là thế. Đúng rồi, đúng rồi, nó chỉ phản ánh chính cái con người đó thôi. Dạ. Ừm, nhiều người em cảm thấy nhiều người hay bị thế. Ừm.
Ừm, đúng rồi, chính xác. Thành ra là à, ừ, đúng rồi, theo nhiều người mà thấy mà không biết, không buồn xin lỗi ấy, nhiều khi lại nghĩ nhiều hơn cái cái tự suy diễn ấy mà. Ôi. Mình trong mắt mọi người lại như vậy sao? Ừ, đúng rồi. Tức là
Đúng rồi, đúng rồi, suy diễn, suy diễn và nghĩ là nó liên quan tới mình. Đúng rồi, nó lại, ừ, nó lại liên quan tới chính bản thân mình. Ừm. Thì nó lại đưa mọi thứ đi xa và tiêu cực hơn ấy. Ừm.
Ồ, thế là cuối cùng là ừm. Nghĩa là những cái lúc mà như vậy thì có những lời người mà góp ý sẽ được thay đổi ấy, nhưng mà có người thì sẽ tránh né, thậm chí là phản ứng tiêu cực. Nhưng mà có một số người sẽ mặt dày và, ờ, không quan tâm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Không hiểu luôn. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi. <chuckles> Chính xác, chính xác. Ừm, thì cũng khó nói. <chuckles> Những cái đó thì ừm. Ừm.
Đối với những mà mối quan hệ mà, kiểu, ừm, mình biết á, thì từ đó thì chắc chắn là để cân nhắc xem là liệu rằng mình có nên tiếp tục hay không á.
Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, những cái đó là nó là những cái giá trị qua mà mình nó nó nó nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái, ưm, chuẩn mực đạo đức của một người ha. Thì cái đó là một trong những cái cơ bản mà em cảm thấy
Đấy. Ờ, à, à, đấy. Đúng rồi. Chính xác là cái đấy! Tức là những cái điều mà thái độ với cái lỗi sai đấy á, là thước đo nhân cách con người luôn. Bản thân là, ừm, mình có thể đánh giá một con người qua cái hành động của khá là nhỏ đấy á, làm phiền mà không xin lỗi. Mình có thể nghĩ rằng là, ôi trời ơi, nếu người nói chung là nhưng mà nếu mà người kia không nhận lỗi ấy, có khi mà nhưng mà vì mối quan hệ ấy, có khi tha thứ vẫn sẽ phải là một lựa chọn. Bản thân là ví dụ trong văn phòng chẳng hạn, b anh vẫn phải gặp nhau hằng ngày, không thể nào mà, ừm
Chuẩn mực đạo đức. <chuckles> Đúng rồi. Chính xác, những cái rất là đơn giản đó luôn á. Ừm. Chính xác, nó phản ánh rất là rõ rệt luôn. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, cũng phải gọi là dĩ hòa vi quý, đúng hông? Hông thể nào mà cạch mặt, đúng hông? Phải hợp tác với nhau trong nhiều thứ. Ừm, đúng rồi.
Đúng rồi, ý là tuy rằng mình khó chịu hay như nào đó mình cũng nói, nhưng mà thôi thì vẫn là vì cái chung á, chứ không hẳn là vì cái riêng nữa là mình Nhưng mà thực ra nhá
Ừm. Ừm. Đúng rồi, nên là cái sự làm phiền này ừm.
tha thứ là, kiểu, buông bỏ cho chính bản thân mình, chứ không phải là vì họ xứng đáng như vậy nha.
Ờ. <laughs> Cũng chính xác ha, ừm, cái đó cũng tốt, nói chung là không phải là lúc nào mình cũng, ơ, nhất thiết phải là một vì một mô đích nào đó, ơ, nó, ơ, bên ngoài nó có thể là cho sự bình yên của chính mình thôi. Ừm.
<laughs> Ờ, không phải là tự dưng. Ừm. Là do là do bản thân mình. Thành ra là
Đúng rồi. Chính xác.
Thành ra là mình sẽ cố gắng làm sao mà để ghi nhớ những khoa qua những cái lần như vậy, mình ghi nhớ cái ranh giới ấy để không phải lặp lại những cái tổn thương mà do do cái việc là bị làm phiền ấy.
Ừm. Ranh giới. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, chính xác, mình đề phòng hơn và mình cũng cẩn trọng hơn nữa, và mình biết như thế nào là bạn nào là người tốt để mà có thể kết giao nè. Đó, coi là mình lọc cái vòng trò bạn bè của mình tốt hơn. Đó.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi.